Oye, eh, pregunta, ¿qué te motiva a compartir tus creaciones públicamente? ¿Qué es lo que realmente te impulsa a compartir tus pensamientos motivacionales o tus creaciones con los demás? Porque a veces puede dar miedo exponerte, pero también hay algo muy bonito y en pensar que tus palabras pueden inspirar a alguien que lo necesita.
Claro, pues mira, eh, abarcaste 3 puntos importantes y debo aclarar que por lo regular no publico cuestiones de carácter personal como muy usualmente se hace en Instagram o en Facebook de, eh, cualquier lugar al que visitas, te sacas la foto o sacas el paisaje. Entonces, procuro mantener esa parte de mi vida, eh, privada, eh, como que siento que no tengo esa necesidad de de sentirme aceptado por las personas, creo que ahí por ese lado está alta la aceptación y la autoestima, pero lo que sí hago es compartir eso, creaciones, creaciones públicamente. ¿A qué me refiero? A que yo creo las publicaciones, a que yo a que yo produzco lo que publico. Entonces, eso me ha dado una plataforma de, mm, certeza de, que las personas que han visto mis publicaciones, tanto en los estados de WhatsApp como en Facebook, eh, puedan ellos saber que mis publicaciones valen la pena porque no son refritos, ¿verdad? Porque son publicaciones originales y porque son, eh, creaciones que estoy haciendo para beneficio y para edificación de las personas.
Okey. Entiendo. Muy bien. Desde luego. Muy bien. A que. Mm, desde luego. Ah, sí, muy bien. ¿Y no te pasa que cuando escribes algo motivacional en realidad también estás tratando de motivarte a ti mismo? Como si el compartirlo estuviera recordándote tus propias razones para seguir adelante o mantenerte positivo. ¿Qué sientes, eh, justo antes de publicar algo tuyo? ¿Te da emoción por lo que podría provocar en los demás o nervios por cómo sería recibido por los demás?
Claro. <chuckles> Sí, hay v hay veces que apenas y le diste publicar y ya te estás arrepintiendo, ¿no? Entonces, es mejor soltar el dispositivo y decir: "Bueno, pues, que fluya", porque a veces son son retos, a veces son exposiciones de las conductas de la sociedad que está cayendo en un abismo y y una espirel una espiral que que es interminable hacia la decadencia, hacia la degradación. Entonces, es ahí donde digo: "Caramba, a a a mí me pegó". Entonces, no lo estoy haciendo como decir: "Le quiero pegar a alguien", ¿no?, sino que que tal vez haya alguien del otro lado del mensaje o del otro lado de la red social que pueda recibir lo que yo recibí, y lo dejo. Y resulta que que ciertamente tiene resultado y digo: "No todas las personas". Cuando llego a publicar algo así que es, eh, confrontante, eh, en algún tema de la sociedad, eh, sí, definitivamente he perdido algunos seguidores, pero te lo digo sinceramente, no es algo que me afecte como a muchas personas que que dan la vida por un like o que dan la vida por un un seguidor nuevo, yo creo que menos es más.
Claro. Desde luego. Que lo escuche. Que lo vea. Ya. Ujú. Muy bien y, por ejemplo, bueno, también quisiera preguntarte esto, ¿cómo eliges qué tipo de mensajes o creaciones compartir? ¿Son cosas que nacen de tus propias experiencias o más bien ideas que quisieras transmitir para que otros no pasen por lo mismo, a lo mejor que tú pasaste? ¿Crees que compartir contenido motivacional te ayude a conectar con personas que piensan o sienten como tú? A veces esas publicaciones se vuelven un puente con desconocidos que terminan compartiéndolo la misma energía o filosofía de la vida que tú lo lo ves, ¿cómo lo ves?
Claro. Sí. Claro, claro. Pues mira, eh, más a más allá de publicar frases motivacionales, eh, publico conceptos de vida, publico cosas que pueden ser, más bien no pueden ser, son totalmente irrefutables. O sea, no hay forma de hacerte a un lado. Es solamente decir: "Pues sí, sencillamente no quiero hacerlo o no puedo hacerlo". Eh, no sé, un ejemplo claro: "Eh, amigo, eh, ¿te duele la cabeza, te duelen las rodillas, tienes un vientre prominente? O sea, estás gordo"
Ajá. Oh. Interesante.
"tal vez no estás cuidando tu ingesta de calorías, tu ingesta de carbohidratos", y muchos apelan a que están enfermos o enfermas de la tiroides, y bueno, pues hay estudios que confirman que la enfermedad de la tiroides es producto de ciertas condiciones de llevar una mala alimentación. Entonces, eh, no hay para donde hacerse, o sea, es definitivamente, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tus horas de sueño, tienes que cuidar tu ingesta de alcohol, tienes que cuidar o evitar, eh, ciertas prácticas como cigarro o como algún psicotrópico porque pues es, o sea, ¿qué te hace cierto psicotrópico?, pues te está deprimiendo, ¿no?, y eso te va a llevar a tener ideas que puedan querer atentar en contra de tu vida y eso, ¿es es bueno?, no, no es bueno, pero es normal. Entonces, haz de cuenta, mis publicaciones son normalizando las las conductas de las personas, pero no diciendo que está bien o que está mal, sino que es normal. O sea, me siento triste porque mi hija se fue de la casa, es normal, porque tienes un sentimiento de desolación o porque te traicionaron, pero bueno pues, ¿porqué se fue? Entonces así son las publicaciones, ¿ves? Entonces, eh
Desde luego. Ujú. Si es que nos vemos, exacto. Okey. Desde luego. Entiendo. Oye, y, por ejemplo, hablando de tus publicaciones o en lo que publicas, ¿verdad? ¿Te ha pasado que publicas algo sin pensar mucho y de repente alguien te escribe diciendo que justo necesitaba leer eso que acabas de publicar? Es loco como algo tan simple puede tener tanto impacto en la vida de otras personas, ¿no? ¿Tú qué crees?
ujú. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Y te estoy hablando, por ejemplo, de un, eh, de un amanecer. Sin sin, esto es muy importante, ¿sabes?, sin hacer alarde de dónde estás o dónde no estás, ¿no? Porque eso es eso es muy importante, porque hay un bello amanecer en las costas de tal playa, tal tal, no, o sea, puede ser Veracruz o puede ser, eh, no sé, Hawái, o sea, ¿eso qué?, el sol es sol, ¿no? Entonces es es admirar la la la majestuosidad de la obra de Dios y decir: "Aquí está". Entonces, esa persona tal vez ese día se sentía triste, no quería salir de la cama y resulta que le llega el amanecer o le llega esa flor que tomaste en un campo de lavanda y que dice: "Guau", o sea, por por esa publicación de verdad es es increíble, pudiera sonar, eh, pues hasta a veces hasta tonto, pero le dieron ganas a la persona de salir de la cama y de quitarse la depresión, ¿verdad?
Ujú, jum. Okey. Ya no más, me entiendo. Desde luego, ¿y qué es lo que más te motiva a seguir creando cuando sientes que nadie te está leyendo o reaccionando?, porque mantener la constancia en algo tan personal requiere fe en lo que haces, más allá de la validación externa, ¿qué tan importante es para ti que tus publicaciones sean auténticas?, porque hoy en día hay muchas gente hablando de motivación, los falsos entrepreneurs, pero a veces se sienten forzados, exacto, los vendehúmo, le vamos a llamar así, si me lo permites, ¿verdad? ¿Cómo logras que tus mensajes reflejan quién eres realmente?
Ujú. Sí. Claro. <chuckles> O los falsos profetas, ¿no?, claro. Claro. Eh eh. Sí. Claro. Mira, hiciste 2 preguntas en 1 buenísimas. La primera es que, ¿qué me motiva cuando veo que no tienen aceptación o que no dan un follow, o que no dan un like, o incluso cuando pone carita mala?, cuando hay una forma de negativa, para mí es un éxito, porque es algo que una persona procesó en su mente, en su cerebro, tal vez, hasta en su alma, en su espíritu, y dijo: "No, esto me choca, guácala, ah", y le ponen así, o ponen una i i imagen de popó o algo, pero, ¿sabes?, eso queda en el ser humano que lo negó y, tal vez algún día, reflexione al respecto, y diga: "Ah, por eso aquella persona dijo lo que dijo, o por eso aquella persona hablaba de los triglicéridos, o por eso aquella persona hablaba del coma diabético, de los picos de insulina". Y y y entonces, ya sembraste. El asunto es que te contesten ahora, ¿qué es lo que me me motiva a seguir aunque no tenga tanta aceptación?, una una sola persona que conteste, de la manera que conteste, por esa persona yo sigo adelante, ¿por qué?, porque no me interesan las masas. Y, por otro lado, la pregunta que que ¿cuál fue el el segundo punto? ¿Me puedes recordar?
Sí. Sí, claro. Ujú. Sí. Muy bien. <chuckles> ¿Qué tan importante es para ti que tus publicaciones sean auténticas?
Claro. Ah, eso es eso es muy importante porque, ¿cómo logro que mis publicaciones sean, eh, auténticas? Porque lo vivo porque lo vivo. Porque publicó un almuerzo, eh, yo vivo en México, entonces es un país donde se come tortillas, se come pan. Entonces la tortilla la puedes hacer en diferentes formas: chilaquiles, quesadillas, totopos, muchísimas cosas. Entonces, tomé la decisión de dejar de comer tortilla y pan para evitar los carbohidratos. De repente, sí me llego a comer una buena tortilla de nixtamal hecho en casa, pero procuro eliminar la mayoría de los carbohidratos. Entonces, ¿qué publico? Pues publico mis almuerzos que me hago tortillas con queso. Hago tortillas de queso y luego les pongo huitlacoche o les mezclo el el omelette con huevo y y más queso o aguacate guisado que eso no se usa mucho en México, eso se usa mucho en en Europa. Guisar el aguacate en los almuerzos es algo que en México no se usa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estoy con alguna persona que vio mi publicación y me ven en un restaurante, por decir que pido unos tacos de carnitas y los pido sin tortilla, quedan impactados. Me dicen: "O sea, es cierto que no comes tortilla" claro. Y de hecho hay muchas taquerías que no tienen tenedores. Entonces yo llevo mi tenedor. Y bueno, pues lo lleno de pepinos, mi plato, de salsa, de frijoles, de nopales. Entonces, pues, soy congruente con lo que publico y con lo que vivo. Así lo manejo.
Ujú. Muy bien. Claro. Oh. Okey. Ah, bueno. Oh, se va repitiendo. Genial. Oye, ¿y qué papel juega tu estado de ánimo en lo que compartes? ¿Publicas más cuando estás inspirado y feliz? O también usas tus momentos difíciles para escribir cosas que te ayuden a sanar y a motivarte, bueno, pensando en tu estado de ánimo. También quiero hacerte esta pregunta. ¿Has notado que compartir tus pensamientos te ayuda a entender mejor? Y como si al ponerlos en palabras se volvieran más claros y al compartirlos las transformarías o las transformas en algo útil también para otros.
Guau. Guau. Que. Que buena pregunta. De verdad que, eh, ahora que lo dices, razono, ¿y sabes? Considero que el mundo, a nivel global, eh, es un mundo que está deprimido, es un mundo que vive en miedo, es un mundo que tiene incertidumbre. Entonces, esos días en que, eh, yo amanezco sintiéndome triste, sintiéndome desanimado, sintiéndome, <inhales> eh, nostálgico, ¿sabes? No publico. Porque creo que ya lo que hay en el mundo es suficiente. Entonces, no necesita alguien más quejándose en una red social
Sí. Cuéntame. Oh.
con lo que ya tenemos en las noticias a nivel global, eh, homicidios, eh, desastres naturales. Entonces, esa es la decisión. Y ahora que lo dices, de verdad que fue una excelente pregunta, porque ahora, eh, lo analizo y sí, ciertamente, es cuando estoy, eh, contento, cuando estoy animado, cuando veo alguna otra publicación, ¿sabes qué hago? Tomo las palabras, la reinvento, incluso por medio de la inteligencia artificial, le creo alguna imagen, a veces simpática, me gusta mucho trabajar el el humor así medio negro, no grosero, pero así como que como que ser sí, eso, ahí lo tienes, sarcástico, ¿no? Entonces, eh, pues, la gente dice: ay, a ver qué publicó este cuate y vamos a ver. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, eh, evito publicar cosas cuando estoy sintiéndome desanimado o deprimido.
Okey. Claro, entiendo este punto. Estado de ánimo. Ujú. Sí. Mm. <chuckles> Sarcasmo. Okey. Sí, por favor. Muy bien. Y por último quisiera preguntarte esto muy importante. ¿Crees que las redes sociales son un buen espacio para compartir motivación? ¿O a veces te gustaría hacerlo de manera más íntima, un tipo personal, como en en persona o en un proyecto más personal?
Claro. Pues mira, hay una gran, eh, cantidad, es un abanico de posibilidades, entonces considero que sí es una buena plataforma. Es es mucho más informal y menos personal una red social como Facebook, pero he encontrado que el estado de WhatsApp es muy íntimo con las personas con quienes, eh, llevo una vida común y comunicación más directa con ellos. Ujú.
Sí. Es mas personal, mas directa, exacto, directa, okey. Bueno, pues mira, fue muy agradable hablar de esto contigo, saber tu punto de vista. Te agradezco por eh, los comentarios que compartiste. Muy buena charla al respecto, ¿verdad?
Claro, gracias. Pues al contrario, soy yo el que te agradece haberme escuchado y también haber hecho esas excelentes preguntas. Muchas gracias. Hasta luego.
Okey, sí. ¿Estés bien? Gracias.